Şimdi şöyle, ııı, ben Avrupa’da, Yunanistan’da yaşıyorum. Ve, eee, çocukluğumdan beri bu hayalimdi yurt dışında yaşamak. Çünkü, ııı, bu sayede hem çalışma izni, vize sayesinde daha önce görmediğim ülkeleri, şehirleri görmeyi çok istiyordum. Iıı, bu tarz seyahat etmeyi çok severim. Ama, ııı, yakın zaman önce de evlendim ve evlendiğimizden beri de, işte, onu öde, bunu öde, borçları tamamla, eşya al derken böyle bir uzun süredir hiç seyahat yapamadığımızı fark ettim. Ve bu eşimin de benim de çok sevdiği bir şey olduğu için artık buna tekrar geri dönmek istiyorum. Hem, eee, yeni yıl da yaklaşıyor, Sevgililer Günü de yaklaşıyor. Böyle ikisinden birine, eee, böyle güzel bir seyahat planlamak istiyorum eşime de hediye olacak şekilde. Hem bizi de biraz bu ekonomik sorunlardan uzaklaştıracak şekilde ama, işte, tabii bütçede de biraz sıkıntı var bu konuda. Iıı, bunu planlamak, ııı, isterken, hani, bütçemizi de çok fazla zarara uğratmayacak şekilde planlamak istiyorum ama eşim acaba biraz bencillik olarak görür mü de diye düşünüyorum. Evet, onu mutlu etmek için de yapıyorum, aynı zamanda kendimi de ama, hani, "Şu an ne gerek vardı?" gibi bir tepkiyle karşılaşır mıyım diye de korkuyorum ama sürpriz. O yüzden önceden de fikrini almam pek doğru olmayabilir. O yüzden bu noktada, ııı, nasıl ilerleyebilirim, neler yapabilirim diye biraz seninle görüşmek istedim.
Tamam. Anlıyorum. Peki. Tamam. Hı hı. Anladım. Yani, her şeyden önce bu bencillik değil. Çünkü her, ııı, bir şekilde hayatın akışında ve evlilik süreciyle beraber zaten fedakârlık yaptığını, eee, ve, eee, uzun süredir de aslında gidemediğini söyledin. Eee, eşinin de senin bu özellikle seyahat yönünü, eee, bildiğini de varsayıyorum ama, eee, bunu da bir araya getirince zaten bu ikisi aslında bencillikten çok birazcık daha zamanlama ve bütçe ayarlamasına dayanıyor gibi görünüyor. Birkaç sorum var tabii. Eee, bu seyahatinizin tabii, eee, sürpriz yapmak istiyorsun ama, eee, ş yılbaşı mı, Sevgililer Günü mü, hangisinde daha, ııı, fazla zamanın var? Eee, çünkü ikisi de gerçekten <swallows> seyahatin ve de özellikle promosyonların da olduğu bir dönem. Ancak aynı zamanda pahalı da olabilir. Eee, avantajın dezavantaja döndüğü, eee, uçak bileti fiyatları da var. Eee, ne kadarlı bir süre, bir zamanınız var öncelikle bunu sormak istiyorum.
Tabii ki. Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Yani, eee, hem izinlerimiz açısından hem de ekonomik açıdan böyle çok uzun değil. Belki bir 3-4 günlük, eee, daha önce görmediğimiz bir yere bir, eee, seyahat planlıyorum ve evet. Eee, söylediğin ta söylediğim tarihlerden Sevgililer Günü biraz daha mantıklı olabilir çünkü, eee, yeni yıla az bir süre kaldığı için uçak biletleri biraz daha pahalı. Eee, Sevgililer Günü de ona nazaran biraz daha uygun ve birkaç, ııı, uçak firmasında da kampanya gördüm. Eee, daha uygun fiyata, 1 alana 1 bedava gibi kampanyalar var. Hani, tam zamanı da gibi geliyor bana bir yandan ama şöyle aslında. Eee, bizim ikimizde de bu konuyla ilgili son yaptığımız zamanlardan kalma bir travma da var. Eee, şöyle, biliyorsunuz şu an, eee, Ukrayna’yla Rusya arasında bir savaş var ve bizim son yaptığımız seyahatlerden birisi de Polonya Ukrayna turuydu. Eee, biz bu savaş başlamadan ön 2 ay önce Ukrayna’daydık. Yani, 2 ayla belki de, eee, kurtulduk diyebilirim. Belki mahsur kalabilirdik, dönemeyebilirdik ya da daha kötü şeyler de olabilirdi. Biz geri döndükten hemen 2 ay sonra başladı bu. Bu da aslında bizim biraz, eee, böyle, eee, özgür adımlar atma konusunda biraz travma da yarattı bizde diyebilirim. Biraz korkuyoruz. O yüzden böyle daha güvenlikli bir yerlere, eee, gitmek istiyoruz. Böyle daha Batı, eee, Avrupa ülkelerine doğru ama, işte, onlar da biraz maliyeti arttırıyor. Uçak biletleri hem biraz daha pahalı Yunanistan’dan Batı Avrupa’ya gitmek, Orta Avrupa’ya, Güney Avrupa’ya göre. Eee, hem de orada da harcayacağımız paralar tabii ülkelerin ekonomik, eee, refahından kaynaklı olarak biraz daha yüksek oluyor. O yüzden bu da biraz planlarımı zorlaştırıyor diyebilirim.
Evet. Hı hı. Olabilir. Maalesef. Anladım. Evet. Hı hı. Hı hı. Olabilir. Anladım. Yani, evet, haklısın. Birçok Batı ülkesinde bunları yaşıyor olabilirsin. Özellikle de böyle özel günlerde, eee, uçak biletleri ne kadar promosyon gözükse de olmayabilir ancak, eee, şöyle bir, eee, öneri geliyor aklıma. Eee, Portekiz’i deneyebilirsin. Çünkü Portekiz’de, eee, özellikle ulaşım, eee, kolay, küçük bir şehir, eee, romantik bir şehir her şeyden önce. Eee, ilaveten uçak biletleri çok pahalı olmayabiliyor Yunanistan üzerinden. Eee, konaklama da çok pahalı değil ve yemek, eee, üzerinde, eee, Portekiz Avrupa’nın en ucuz noktalarından biri. Bu anlamda Yunanistan'la kıyaslarsak aslında benzer bir ekonomisi var. Eee, belki o anlamda size bütçenize yardımcı olabilir böyle bir alternatif. Eee, bir de bu tabii dediğin gibi Sevgililer Günü hem eşinin belki "Bencillik mi yapıyorum?" diye endişelendiğin o konuda hem Sevgililer Günü olması hem ona bir hediye olması, eee, ve bu ikisini bir araya getirip biraz da bütçeye uygun böyle bir tur belki, eee, aslında çok da keyifli bir sürece dönebilir. Ayrıca da tabii çok üzgünüm bir öncesinde söylediğin Ukrayna olayında ve, eee, bir travma yaratmış olması tabii ki, emm, öngörülebilir, eee, bir süreç bundan sonraki seyahatlerinizde. Ama, eee, tabii Avrupa Batı Avrupa’da şu an için, eee Ve umarım hiçbir yerde olmaz ama Batı Avrupa’da böyle bir risk maalesef yok. Eee, pardon, eee, maalesef demeyeyim, tabii ki yok. Eee, ve bu noktada Portekiz iyi bir güvenli nokta olabilir diye önerebilirim size.
Tabii ki de. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Umarım. Hı hı. Evet, ben genelde böyle, eee, ucuz uçak bileti baktığım için Portekiz’i görüyordum ama hiç, eee, düşünmemiştim. Eee, söylediğin gibi uygunsa evet, mantıklı olabilir çünkü uçak biletlerinde biraz daha uygun yine bu İtalya’ya, Fransa’ya, İspanya’ya göre. E, bir de tabii İtalya’da, Fransa’da, İspanya’da günlük harcamalarımız hem konaklama hem yiyeceklerimiz hem bir yerleri gezerkenki ulaşım gibi harcamalar da tabii muhtemelen Portekiz’e göre daha yüksektir. Bu güzel bir bizim için, eee, benim değerlendirebileceğim bir seçenek oldu. Teşekkür ederim bu bilgi için. Ya, onun dışında evet, sö senin de söylediğin gibi, eee, bu, ııı, Ukrayna meselesi mesela bizim ne öngörebileceğimiz bir şey ne planlayabileceğimiz, bilebileceğimiz bir şey ama, işte, insan, eee, ister istemez biraz korkuyor. Çünkü ben Ukrayna’yı bu arada çok severdim. Eee, benim 3’üncü veya 4’üncü gidişimdi. Eşime de oralara göstermek istedim. Çok güzel bir ülkeydi çünkü, eee, ama, işte, sonrasında böyle bir şey çıkınca kararı da alan ben olduğum için böyle biraz kendimde suçluluk da hissetmedim değil. Eee, bir de çok fazla takip ettim ben bu gündemi, eee, o olaylar başladığından beri. O yüzden de biraz travma yaratıyor bende ama evet. Batı Avrupa biraz daha güvenli olacak bu noktada. Eee, yani, 3-4 gün yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Peki, eee, orada önerebileceğin Porto’ya mı gitme mi daha çok önerirsin? Mesela Lizbon mu, nasıl bir tatil planlamalıyım? Eee, onları da öğrenebilirsem sevinirim. Bir de tabii, eee, şehirlerarası yolculuk yaparak da belki gün sayısını da arttırmak gerekebilir beğenirsek eğer.
Hı hı. Tabii. Doğru. Rica ederim. Hı hı. Tabii. Evet. Anladım. Hı hı. Doğru. Hı hı. Olabilir. Eee, şöyle bir şey söyleyebilirim. Portekiz’de özellikle ulaşım, eee, ve bunun, emm, tren yolculuğu ya da otobüs yolculuğu çok uygun fiyatları. Eee, ve, eee, uzak mesafelere bile gitmek istediğinde gerçekten €2-3'lara otobüs seyahatiyle 1 saatlik mesafelerde gün içerisinde bir birçok, eee, şehre, yakın kasabayı, işte, akarsuları, eee, oradaki tarihî eserleri görme şansını bulabilirsin. Çok keyifli ve, eee, hızlı ve ucuz, eee, Porto bu anlamda. Lizbon tabii ki daha böyle bir, eee, şehrin ve, eee, daha yoğunluğun olduğu bir yer. Bu yüzden genelde Porto daha romantiktir. Özellikle romantik bir, eee, Sevgililer Günü tatili olacaksa eğer hem ulaşımın daha kısa olduğu hem de, eee, etrafın daha yakın olduğu, gidebilme yerlerinin alternatiflerinin daha hızlı olabildiği, az zamanda daha çok yor yer görmeyi de ve küçük, hani, merkez kasabası gibi, eee, küçük bir şehrinin merkezinin de küçük olduğunu da varsayarsak hem romantik, eee, olmasıyla beraber hem ulaşımı kolay hem yürünebilir. Ya da herhangi bir yere çok kısa zamanda çok az paralar ödeyerek yeni bir yerler görme şansının kısa sürede tamamlanabileceği bir nokta Porto. Eee, bu anlamda sana burayı öne eee, Porto’yu önerebilirim.
Hımm. Evet. Güzel. Anladım. Evet. Hı hı. Evet. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani, hiç aklımda yoktu çünkü benim Portekiz. Ben böyle hep Portekiz’e daha deniz kıyısı bir yer olduğu için, hani, yazın olacaksa, hani, denize de girmeli bir tatil daha mantıklı olabilir diye düşünüyordum ama sen daha romantik bir şehir dedikten sonra bunu denememiz gerektiğini düşündüm. Çünkü evet, Sevgililer Günü zaten romantik bir dönem. Eee, ben bunu biraz da hem jest olsun hem, eee, günlük stresimizden, iş stresimizden biraz uzaklaşalım, eee, biraz da kendimizi yani kazandığımız parayı da "Hep borç öde, onu yap, birazını biriktir." gibi şeklinde dense biraz da ruh sağlığımızı da düşünmemiz gerekiyor ve çok aksattık bu, eee, seyahat eğlencemizi. O yüzden, eee, bunu ben araştıracağım. Umarım, eee, güzel bir tatil bizi bekliyor olacaktır Porto konusunda ve, eee, aslında ben bunu da biraz daha böyle düzenli hâle de getirmek istiyorum. O yüzden, eee, hazır sana sormuşken onu da sormak istiyorum. Peki, yaz döneminde de yine böyle bir iznimiz olduğunda, eee, yine böyle romantik yapabileceğimiz, aklına gelen, eee, bir yer var mı? Onu da öğrenmek isterim.
Evet. Kesinlikle. Evet. Tabii. Eee, yani, bu Av Batı Avrupa bölgesinde özellikle, eee, yine Portekiz’i bir 3 günde bitiremeyeceğin için yine aynı öneriyi verebilirim. Çünkü hem İspanya sınırına çok yakın, İspanya’da da, eee, arabayla seyahat edip Portekiz’den 1 saat, 2 saat, eee, mesafeyle arabayla ya da 6 saat maksimum mesafeyle, eee, İspanya’yı görme şansınız olabilir. Orada sıcak, eee, kaplıcalar da var. Eee, çünkü yaz mevsimi Po özellikle Kuzey Portekiz için konuşursak ve kuzey, eee, batı Kuzey Avrupalarını da konuşursak karşı ya yani batıdaki bir Avrupa’nın, Portekiz’in kuzeyini konuşursak eğer ve İspanya’nın güneyini, eee, iyi bir alternatif olabiliyor. Yine ucuz ve ekonomiye dayalı, eee, g şartları göz önünde bulundurursak. Eee, buna istinaden, eee, yine aynı şekilde Portekiz’in çok güzel adaları var. Eee, Azores diye adaları var ve inanılmaz, eee, doğa görünümü, eee, işte, işte, dağ dağ gezip ormanları gezip böyle akarsuları görüp göller, şelaleler, eee, yani, inanılmaz güzel adaları var. Bu anlamda da, eee, yine bir alternatif olabilir. Çünkü yetmeyecektir yani süreç hiçbir zaman, eee, bir ülkeyi görmeye yetmez. Bu anlamda yine yaz alternatifi olabilir diye önerebilirim. Eee, özellikle İspanya’ya ve İspanya’nın da birçok doğal, eee, güzelliğini de e, göz önünde bulundurursak yine iyi bir alternatif olabilir diye söyleyebilirim.
Tabii. Evet. Hı hı. Güzel. Hı hı. Muhtemelen. Hı hı. Evet, yani, şimdi Sevgililer Günü’nde Porto’ya, eee, sadece bir şehir görmeli. Biraz daha romantik bir tatil planlayıp sonrasında yazın İspanya, Portekiz olacak şekilde belki biraz daha uzun 1 hafta, 10 günlük bir tatil planlayabiliriz. Eee, ben bu arada söylediklerin de çok hoşuma gitti. Böyle göllerden, şelalelerden bahsettin. Yani, daha çok böyle doğa tatili gibi bir tatil de olabilir belli bir günlerini adada geçirirsek. Bu da yine çok hoşumuza gidecektir diye düşünüyorum. Hem, eee, bir gezide hem İspanya hem Portekiz görmek, daha önce ikimizin de görmediği yerler, farklı kültürler ve benim de hep böyle içimde keşkem olan bir yer. Yani, keşke Yunanistan’da değil de böyle İspanya taraflarında yaşasaydım diye düşünüyordum. Hem bunu en azından, eee, direkt kendi gözümle görme şansım da olacaktır. Eee, bakalım, eee, yaz içinde böyle bir tatil planlamayı düşünüyorum. Eee, teşekkür ederim ben verdiğin önerilerden dolayı. Gerçekten hiç aklımda yokken bir anda Portekiz’i aklıma soktun ve belki de bir sonraki tatilimiz Portekiz olacak senin sayende. Tekrardan çok teşekkür ederim ben, verdiğin önerilerden dolayı.
Evet. Sevindim. Ne güzel. Tabii. Umarım. Rica ederim. Umarım istediğiniz gibi, istediğiniz zaman da en uygun, en güzeliyle olur. Eee, şimdiden iyi seyahatler diliyorum.
Teşekkürler, hoşça kal.
Hoşça kal.